Hoy magandang araw, kamusta ka diyan?
Hmm uy magandang araw din. Ayos lang naman ano, ikaw ba kamusta naman diyan?
Hmm, ayos din okey 'yun, kaya lang kaya din ako napaano, eh, na na biglang bigla ko lang naisip itong mga bagong umuuuso ngayon at mga 'yung AI ba 'yan kung tawagin? Mm.
Mhm. Hmm. Oo, oo, naririnig ko na nga din 'yan madalas, eh, 'yung AI na 'yan eh. <coughs>
Mm. Mm. Ano ano ba 'yan? May ideya ka ba kung ano 'yung mga AI na 'yan?
<coughs>